बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही है कि महिला के लिए ना कभी-कभी बहुत मुश्किल हो जाता है कि अ, कैसे हम मैनेज करें, क्योंकि क्या होता है ना एक स्टीरियोटाइप सा बना लिया है कि महिला है तो वही खाना बनाएगी, वही घर का राशन लाएगी, वही बच्चों की देखभाल करेगी, समझती हूँ कि पहले महिलाएँ जब काम नहीं करती थीं कहीं बाहर जाके, तो अ, वो ये सब करती थी और सही भी है इसमें कोई गलत बात नहीं है, पर जैसे कि अब दौर चेंज हो रहा है ना, अ, और अ, जैसे कि महिलाएँ भी काम कर रही हैं, पुरुष भी काम कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ना ऐसा लगता है मुझे भी कभी-कभी लगता है कि मैं दोनों तरफ से अ, दोनों चीज़ों को खुद ही संभाल रही हूँ। कभी बच्चों के काम हैं तो लगता है कि मैं ही कर रही हूँ, कभी कार्यालय में जा रही हूँ तो वो भी सारे काम मैं ही कर रही हूँ। अ, पर देखिए जैसे कि अ, आपने कहा कि इससे निपटना बहुत ज़रूरी है एंड मैं बोलूँगी कि कहीं न कहीं मेरे परिवार वाले बहुत सहयोगी हैं, और और जैसे कि मैं उनसे संवाद मैंने उनसे संवाद किया कि मैंने उनसे बोला कि देखिए, काम तो हो ही जाता है पर इन सब ये सब भी अगर मैं सब कुछ अकेले करुँगी ना तो अ, उम, मैं बहुत ज़्यादा तनाव में चली जाऊँगी, ज़िम्मेदारियाँ तो देखिए बाँटनी ही पड़ेंगी। तो अब ऐसा होता है कि जो मेरे पति हैं वो बच्चों को स्कूल छोड़ना जाना है, या फिर थोड़ा घर का सामान लाना है, इन सब चीज़ों में अपना हाथ ज़रूर बटाते हैं और सभी पुरुषों को ऐसा करना चाहिए, देखिए कहीं न कहीं अगर आपकी पत्नी वर्किंग है और वर्क लोड भी बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा समझिए अ, और उनकी मदद करिए और अ, मैं महिलाओं को 1 और चीज बोलूँगी कि ब्रेक्स लेना शुरू करें। कई बार क्या होता है कि 4-4 पाँच पाँच घंटे लगातार काम कर रही हैं। सैटर्डे, संडे पड़ रहा है, शनिवार-इतवार पड़ रहा है, तो उसमें घर का सारा काम करने लग गईं सब साफ-सफाई। तो देखिए कहाँ आपको ब्रेक मिल रहा है, थोड़ा घूमने-फिरने का ब्रेक निकालिए, अपने परिवार वालों के संग जाइए, अपने मित्रों के संग जाइए, इससे ना एक आपको अच्छा महसूस होगा और संतुलन भी बना रहेगा अच्छे से।
हुँ, जी। हुँ। हुँ, हुँ। हाँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ। सही बात है। जी, जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ। अच्छा। हाँ, हाँ। हुँ। बहुत ज़रूरी है। बढ़ी हुँ। जी, जी। बहुत बढ़िया। सही बात है। हुँ। जी। बहुत। हुँ, हुँ। जी, जी। हाँ जी। जी। हुँ, हुँ, लगातार करते रहते हैं बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। जी, जी, जी। समझ गया। जी, जी, जी। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात देखिए आपने बताई कि संतुलन देखिए कैसे बनाया जा सकता है। और ऐसा ना हो कि सिर्फ संतुलन बनाते-बनाते जो है वो अपने बारे में सोचना जो है वो भूल जाएँ। बड़ा अच्छा देखिए आपने बताया कि आप अपने परिवार के साथ जो है अ, अपनी बातों को साझा किया है और आपने जो जिम्मेदारियाँ है उनका बटवारा किया है। अ, लेकिन मुझे बताइए कि अब देखिए आपने अ, बात करके देखिए आपने जिम्मेदारियों को बाँटा है आपने अ, जो अ, जिम्मेदारियाँ जो आपसे भी एक्सपेक्टेशन होती हैं कहीं न कहीं उनके बारे में भी आपने खुलकर बात की है। तो बताइए कि जब हम बात करते हैं इस बैलेंस की, वर्क लाइफ बैलेंस की तो इसमें खुला संवाद होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, कितना ये अहमियत रखता है कि हर चीज़ को खुले अ, संवाद के साथ आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, ये सामने वाले तक पहुँचाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है?
वही। हाँ जी।

बिल्कुल, देखिए अगर बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं तो कहीं न कहीं शायद समय का प्रबंधन आप सही से अभी नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है 24 घंटे हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं <sniffs> और उसमें से ना जैसे कि म मैं समझ सकती हूँ अ, काफ़ी सारे अलग-अलग काम रहते हैं। तो उनको ना मैं तो जैसे कि अपना बताऊँ तो एक टु डू लिस्ट बना के रखती हूँ सुबह, या फिर रात को। उसको मैं 3 भागों में बाँट देती हूँ, एक भाग होता है मेरे कार्यालय के जितने भी काम, दूसरा होता है मेरे पारिवारिक काम, और तीसरा होता है मेरे निजी काम। और निजी काम में ना सब कुछ होता है, कि मुझे ये क्लास में जाना है। इस मित्र के साथ घूमने जाना है, ये सब भी मैं उसमें लिखती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ निजी काम में कि मुझे साफ-सफाई करनी है या ये सब। तो ए ऐसे क्या होता है ना हम खुद के लिए समय निकालना शुरू कर देते हैं कहीं न कहीं फिर हमें पता रहता है कि हमारे पूरे दिन में हमें क्या-क्या करना है? और कब-कब हमें फ्री समय मिलेगा जहाँ पे जो हम निजी काम है जो करना चाहते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए अपने शौक के लिए ये सब उसको कहीं न कहीं फिट कर सकते हैं। और देखिए आजकल क्या है ना लोग अपने फ़ोन पे बहुत समय व्यर्थ कर देते हैं। कि अ, ओटीटी पे मूवी लगा ली, 2-2 घंटे की मूवी देख ली, सीरीज़ देख ली तो फिर रुकते ही नहीं है, तो फिर कहाँ से समय मिलेगा? थोड़ा-सा तो देखिए उन सब चीज़ों पे भी थोड़ा कम करना पड़ेगा और अपने स्वास्थ्य के लिए लोग समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उनकी वजह से उनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर पता नहीं क्या-क्या हो गया है? तो समय का प्रबंधन करना सीखिए, और सब कुछ अच्छे से होगा बिल्कुल और तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। अ, अच्छे से जिम्मेदारियाँ बाँटेंगे और वार्तालाप करने से भी ना झुके, तो सब अच्छा होगा।
बहुत अच्छे, जी। सही बात। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। ठीक है। ठीक है। हम्म। बिल्कुल। उम, जी, जी, जी, जी, जी। हुँ, हुँ। सही बात। बिल्कुल। हुँ, हुँ। बहुत अच्छे। बहुत जी, जी, जी। सही बात। बिल्कुल। हुँ, हुँ। बिल्कुल, सही बात। सही बात है। हुँ, हुँ। बिल